Oye, pues mira, fíjate que tengo un problema que la verdad antes pues es la primera vez que me pasa que me siento como de esta forma y siento que es algo que ha venido de menos a más en los últimos meses no, bueno, yo creo que ya ya tiene más años, unos años, yo creo, sí, un par de años de que me empecé a sentir como de esta forma, y resulta que que bueno, como que en determinadas ocasiones, eh mira, te lo voy a te voy a poner un poquito en contexto. Yo tengo un grupo de amigos, eh, que nos conocemos, pues desde hace tiempo, desde la preparatoria, ¿no?, nos conocimos como en un momento de nuestra vida, eh, en el que es más fácil, creo yo como entablar relaciones, amistades y por lo tanto, pues todo este grupo de de amigos, eh es es como súper heterogéneo, ¿no?, hay gente que en ese momento, pues como que teníamos muchas cosas en común y todo, pero ahorita yo ya estoy rondando los los 30 años, y si te digo que los conocí en la preparatoria, pues eso ya tiene un más de 10 años, ¿no?, por lo tanto, el camino de cada una de estas personas y el mío también, pues ha sido muy diferente. Y sin embargo, eh, la relación de amistad y todo esto, pues se ha se ha mantenido, nos vemos cada tanto, obviamente hay veces que pues no veo a todos, pero, eh, guardo relación con con varios, ¿no?, y de repente si nos llegamos a juntar, mm, eh, pues varios compañeros y a platicar y todo. Y siento que que que como que antes no era muy notorio esto, pero en estos últimos años, el último estos últimos meses, como que yo veo a mis compañeros, pues he tenido un poco de inseguridad respecto a lo que yo soy y a lo que ellos son y como que a lo que representa ahora nuestra amistad, ¿no?, como que no me siento del todo, eh, cómodo con ellos, siento que que hay una inseguridad porque quizá lo lo que yo antes consideraba importante y ellos también, pues ya no es lo mismo, ¿no?, ellos, por ejemplo, ahora están más enfocados en quizá tener un carro, tener una casa y y bueno, la verdad es que a mí en este momento de mi vida como que eso no es no es mi prioridad y y bueno, como que por ahí va mi problema. Quisiera quisiera saber qué piensas tú, si tienes algún consejo para darme.
Ya. Precisamente como que estos cambios de ideología te bueno, ideología en el sentido de que cada quien ya tienes como su camino, ya están de cierta forma grandes, adultos, chiquitos, pero ya grandes, de que cada quien ya quiere otra cosa, unos ya quieren casarse, unos ya quieren tener hijos, otro quie otros quieren seguir como que, no es desmeritar de cierta forma decir, disfrutar su vida y también eso te llega a hacer sentir culpable porque es como, de que, pues, yo quiero seguir así como estoy, me siento me siento bien, como que no veo la necesidad de de casarme ya, de tener hijos, como que es algo que todavía puedo hacer en un futuro, pero ahorita quiero enfocarme en mí y que los demás lo hagan, no sé, otros ya tengan esas aspiraciones te hace sentir de cierta ma forma incómodo. Tú como, cuando se reúnen, me imagino también porque ya llevan una amistad, se conocen desde, uff, años, hay, demasiados años. ¿Ustedes cómo sienten su convivencia cuando se reúnen ahorita?, o sea, ¿piensan que ha cambiado demasiado? ¿Te sientes muy incómodo? O, obviamente, no no te vas a sentir igual que cuando iban en la prepa pero siempre es como esa energía que se siente amena, ¿pero ahorita te hace sentir incómodo? ¿Cómo lo ves?, ¿como que todo es normal y después ya empiezan a hablar de cosas más profundas, de metas, y ya dices, ay, no sé?
Ujú. Ujú. Sí. Sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí, completamente lo que acabas de mencionar. Pues, somos un grupo de personas que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, que cada En ese momento, como que era más fácil entablar como la amistad y, por lo tanto, hemos mantenido como esta este cariño mutuo por por cada uno de nosotros. Sin embargo, cada vez que nos reunimos, y esto es más recurrente en esas últimas fechas, como que, por ejemplo, hace poco vi a unos amigos, eh, no fuimos todos, todo el grupo, pero sí algunos de ellos, y y pues bien, o sea, ya sabes, como, mm, ver a los amigos de de todo de toda la vida, saludarlos, abrazarlos, platicar con ellos. En el momento en que yo empiezo a sentirme un poco no te voy a decir que, que odio estar con ellos porque obviamente son mis amigos, pero sí hay un momento en el que se ponen a plati bueno, todos nos ponemos como a platicar de cosas, quizás un poco más serias, ¿no?, ya no tanto de los partidos de fútbol o o sí, ese tipo de cosas que que que pueden ser un poco más, em, no sé, comunes, sino ya cuando se ponen a platicar de de cosas como de de comprarse una casa, de casarse, de comprarse un automóvil, cuando empiezan a decir, a platicar un poco acerca de sus ascensos en el trabajo, de de de la cantidad de clientes que tienen, todo ese tipo de cosas a los que s bueno, la verdad, yo, a mí en este momento de mi vida, mm, no considero tan importantes. Pues, es justo en este momento cuando yo me empiezo a sentir un poco fuera de lugar y, sí, de cierta forma, incómodo, pero trato como de forzarme, pues, de estar ahí, porque después de todo son mis amigos.
Pero no, no evita como que te sientas de cierta forma raro como, em ¿Qué pasa por tu mente?, precisamente. Podrías decir que te sientes como que juzgado, o como que, ¡ay!, si digo, o apenado de tu meta. Como esta parte de que ay, sí, digo, que yo todavía quiero seguir igual. Tal vez se interprete te interprete mal como que no me importa, o que estoy perdiendo el tiempo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como que juicioso? O sea, sí tratas de estar presente, pero no evitas sentirte incómodo. Pero, ¿qué piensas tú? O sea, porque muchas veces esa inseguridad que que te da, o que nos da a todos, es como la parte en la que, ¿qué pensarán los demás de mí? Tal vez ellos piensan en tu cabeza, dices, no, ellos me están hablando de esto, y esto, y esto, pero tal vez en su cabeza de ellos es como que, ah, no le tomé tanta atención. Y tal vez, precisamente lo que está en tu cabeza, mientras tienen esas pláticas, es lo que llegue a afectarte más que precisamente lo que en realidad piensen. O realmente ellos te han comentado ciertas cosas de frente como de que oye, '¿no tienes como que otra meta? ¿Ellos han llegado de cierta forma a juzgar las decisiones, tus metas a futuro, o solo eres tú?
Ujú. Ajá. Sí. Sí, no, yo creo que soy soy yo, o sea, soy completamente yo. La verdad es que eso des mm, después de todo, creo que son un grupo de personas, pues, eh, que aunque ahora no compartimos los mismos ideales y las mismas metas, eh, no dejan de ser buenas personas. Por lo tanto, no creo que me que en ese sentido, pues, me vay me lleguen a criticar, pero es más el hecho de no sentirte como en en en lugar, ¿sabes?, como en el momento adecuado, como cuando todos están hablando de algo que en lo que todos coinciden, y tú y tú no. Entonces, es eso más, más que nada eso como de decir, mm, eh, ¿sabes?, todos están pensando que que tener un carro, tener una casa y casarse es lo mejor. Cuando yo, quizás, eh, lo que más pienso en este momento es irme de viaje, em, irme a otra ciudad, mudarme. cosas de ese tipo que, quizás, son metas que a estas personas, eh, a mi grupo de amigos no les interesa, ¿no? Pero no es tanto como sentirnos juzgado, sino, más bien yo creo que es un sentimiento que yo tengo pe para mí. O sea, no querer expresar el sentirme diferente, eh, tener una ex una opinión distinta a la de a la de mi grupo de amigos. Y eso me me genera un poco de, mm, pues sí, como de compararme con ellos, y decir, bueno, la verdad es que no estamos en la misma. Y y obviamente, pues, me genera una inseguridad, no por por esta particularidad de de mi personalidad.
Ya, como que totalmente. Bueno, es precisamente lo que dices de que, eh, estas personas, pues, conviven y son buenas personas a pesar de todo. También deberías, de cierta forma, compartir lo que sientes con uno de ellos, quizás, para no no tener ese temor de sentirte juzgado, porque es como que podría ser lo que más te llegue a afectar. Y podría ser que estas convivencias sean como tachadas por malas. De cierta forma, cuando te sientes incómodo en una situación tratas de no repetirla. O sea, tu cerebro dice: "Pues, no quiero repetir eso de nuevo". Y es la esta situación incómoda, es ver a tus amigos, y tú comentas que son buenas personas, que sí han cambiado sus ideales, como en el paso de los años, pero siguen manteniendo su esencia, y me imagino que no quieres, eh, como que perder esa oportunidad de convivencia con ellos, solo por un simple sentimiento que pasa momentáneamente. O sea, sí es algo que ronda tu cabeza, pero es como poner en una balanza de que me importan mucho mis amigos, o me importa más este pensamiento que se invade de mí y me hace no verlos. Así, poco a poco, eh, cuando alguien tiene estos pensamientos de que lo juzgan a cada rato. Se aísla, poco a poco, y se va volviendo como una persona ermitaña de cierta forma, sin que él lo quiera, simplemente es como que consecuencia de otra acción. Pero, también que te guardes todo, es también algo que puede llegar a ser grave. Puedes compartirlo con tus amigos. Dices que no son malos. No creo que te juzguen. No, no es muy probable que te juzguen. Entonces, podrías intentar, como que, precisamente decir tu meta de ellos de: "Quiero viajar", no sé, tal vez quiero, eh, seguir como estoy quiero ver otras cosas antes de de eso, tal vez no pienso en casarme de la misma manera. Y tal vez también entre ellos sería de totalmente respetable, cada quien tiene su perspectiva de la vida, de lo que quiere, y es aceptable. Pero, sí recomendaría que primero lo hables con uno de tus amigos, para que veas que no estás loco, no está mal tu pensamiento, y ya después compartirlo en grupo, o si te sientes muy, muy inseguro, ah, tal vez considerar en cierto aspecto una ayuda más profesional.
Ujú. Sí. Sí. Ujú. Okey. Sí, sí. ¿Sabes qué? Que escuchándote. Pues como que me abriste un nuevo panorama porque tienes toda la razón. O sea, como, oh, justamente yo te estoy diciendo que ellos no son el problema, sino yo. Y en ese sentido, soy yo el quien se está cerrando a no contarle esto a mis amigos, porque dentro de todo, o sea, imagínate, yo tengo esta idea supérpositiva de ellos de que no son malas personas de que son supérbuena onda que quizás si no compartimos ahora los mismos ideales y todo. Pero den eh, dentro de todo es como que yo los considero, eh, personas admirables, buenas buena gen buenas gentes y y tú me estás diciendo lo mismo, ¿no? O sea, de que quizá, okey, está bien sentirte así, pero ¿por qué no contarles un poco cómo te sientes? Pues, eh, si son tan buenas personas lo lo van a aceptar, ¿no? Y puede que que me apoyen o que incluso les parezca bien mi forma de vivir como soy. Y no cerrarme tanto, porque realmente quien se está poniendo esos obstáculos de compartir estas estas cosas que yo quiero. Pues soy yo mismo, porque ellos realmente nunca me han dicho nada. Nunca han hecho algún comentario, pero también yo nunca he expresado cómo me siento yo, cuáles son mis metas. Y el hecho de que ellos sean como diferentes o que opinen algo distinto a lo que yo pienso en este momento de mi vida, pues no significa que no no me vayan a apoyar, ¿no? Que no vayan a sentirse bien por mí. Después de todo, pues las las metas de cada uno son diferentes. Entonces, muchísimas gracias muchísimas gracias por tus por tus comentarios. Es como súper
Exacto, exacto, ajá.
bueno escucharte y y saber que que que sí, que el problema quizás no es qué opinan de mí, sino pues hay que hay que primero hay que expresarlo, ¿no? Te agradezco muchísimo la verdad.
No, cuando quieras. Un placer escucharte. Que tengas un bonito día. Hasta luego. Va